Heu, si je discute avec un ami, heu, il bon, heu, chacun enfin, voilà: un mentor, il y a il y a aussi une forme d'admiration de l'élève vers, heu, le maître, je pense. Il y a une forme aussi d'admiration à l'inverse, heu, ou de d'empathie à l'inverse, plutôt. Heu, et et c'est très différent. C'est pour ça que je la mettais à part. Elle est vraiment les gens disent pourtant: «Ouais, du mentorat, ouais, ben, c'est 2 personnes qui s'aident». Non, c'est plus fin que ça. Heu, c'est p c'est presque comme un rapport hiérarchique, mais mélangé à de l'amitié, quasiment. Heu, mais en même temps, heu
Oui, il a pas, heu heu Mmh. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais et c'est pas non plus, heu, comme un professeur et un élève. Enfin, c'est
Ouais, voilà, voilà. Mais en même temps, voilà, il y a ce rapport, à un moment, où, heu, le le le la hiérarchie peut se remettre très vite en place, voilà: «Qu'est-ce que tu racontes là?» Tu vois, d'un coup, je lui dis: «Eh! Qu'est-ce que tu racontes»? «Ah, heu, oui pardon, heu, machin.» Et et et alors que, des fois, on parlait d'égal à égal, mais, en fait, on l'est jamais vraiment. Et d'ailleurs, moi, pareil avec mes mentors, je le serais jamais vraiment.
Mmh. OK. Mmh. OK, d'accord, ouais. Ouais, c'est une c'est une relation, heu, assez particulière. Est-ce que toi ça t'a donné envie aussi peut-être par la suite de, heu, peut d'enseigner ou faire de la poda pédagogie, de la formation avec, heu, d'autres personnes?
Bah, b heu, donner envie, heu, pas forcément. Après, est-ce que je suis capable de le faire, du coup? Oui, je pense que, oui. Heu, maintenant, heu, maintenant la formation, c'est une transaction, heu, donc c'est beaucoup moins profond. Heu, il faut faut faut le garder en tête. Heu, c'est un exercice qui est un peu différent. Heu, les gens, ils arrivent, ils ils apprennent, ils apprennent pas, ils ont des résultats, pas des résultats, j'ai enfin, j'ai un une action dessus, mais, heu, c'est, est-ce qu'ils vont mettre en place les méthodes ou pas? Je vais pas les appeler à chaque fois: «Alors, pourquoi tu as pas fait exercice? Pourquoi tu as pas fait ça? Heu, pourquoi tu as?
Ouais. Tu as l'expérience. Mmh. Ouais. Oui. Oui, l'engagement n'est pas le même, quoi, enfin.
Ouais, c'est c'est de la transaction. J'ai l'impression, heu, faire de la formation, j'ai l'impression de juste aller prendre mon argent et p et et partir, quoi.
Mmh. Oui. Oui, alors qu'en fait dans la la le la position de mentor, il y a vraiment l'aspect aussi humè humain, la rencontre heu, et heu, le c le l'engagement, ouais, heu, contrairement à
Ouais, ouais je pense que même un mentor, il ça le fait grandir aussi. Heu, on a l'impression de ça ça donne souvent, le, l enfin, en tout cas comme je décris, ça donne l'impression de du vieux maître de Kung-fu avec la barbe blanche et tout, heu ce qui est un peu vrai, ce qui est un peu vrai. Mais heu, mais ça le fait grandir au un peu et d'ailleurs dans ces films là, le le le le le maître de Kung-fu souvent, il il a ce petit sourire en coin parce qu'il faut pas trop qu'il montre ses sentiments. Heu, ou il est fier et même il va mourir pour son élève. Ouais, moi, j'aurais pu, heu... il y a il y a aussi ça, c'est que j'aurais pu heu, à un moment, heu heu, f aller plus loin. Je pense que, si, heu, dans l'entreprise, il y avait un moment un problème, j'aurais dit: «Mais qu'est-ce que vous faites»? Je serais allé voir la direction, je fais: «Mais vous faites quoi, en fait? Pourquoi vous l'embauchez pas, lui»? Je serais vraiment sorti de ma de ma de ma ma ligne pour aller, heu, le le le défendre ou ou le pousser, ouais.
Mmh. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais. En fait, tu as tu te sentais vraiment que tu avais une responsabilité, en fait, heu, mais heu, personne t'a dit de le faire: c'est vraiment toi qui t'es en fait, tu as eu une coup de cœur pour cette personne et tu avais la responsabilité de l'aider, quoi, alors malgré que tu sois pas obligé, qu'il y ait pas de transaction derrière.
C'est ça!